Emm yani şöyle, eee, benim eski çalıştığım iş yerinde, eee, oradan bir örnek verebilirim, eee, banka şubesinde çalışıyordum, işte, eee, 3 ayda 1'di herhâlde performans görüşmeleri, 6 ay 3'tü herhâlde tam da hatırlamıyorum uzun zaman oldu. Eee, performans görüşmesine giderdik. İşte orada geri bildirimler veriliyor. Tabii, eee, herhâlde yöneticilerimiz açıklanıyor. Önce güzel, eee, geri bildirimleri veriyorsun. Ondan sonra da gelişmesi gereken yönlerini sonrasına saklıyor yani. Çünkü şey, hani, sen karşı taraftan bir takdiri duyunca, evet, aynen takdiri duyunca, eee, sonrasında da, hımm yani zaten bu beni düşünüyor görüyor yaptıklarımı da, eee, yapmadıklarımı da, eee, söylediğinde, eee, fazla herhâlde yanlış anlamam ya da etkisi daha az olur diye mi, eee, düşünüyor bilmiyorum herhâlde öyle bir şey var.
Tabii. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Moral dengesini doğru korumak açısından belki olabilir. Hı hı. Hı hı. Olabilir belki. Peki geri bildirimleri aldığında ne hissediyorsun mesela? Özellikle, eee, geliştirmen gereken noktaları duyduğunda.
O an, eee, aslında bir o ana dönüyorum. Ş şöyle bir bütün vücudumu bir sıcak basıyor. Eee, sonra onun söylediği beni rahatsız ediyor. Eee, hani, o anı böyle bir düşünüyorum şu an. Eee, sonra o
Hı hı. Hı hı. Rahatsız etmesinin sebebi olumsuz bir şey duyman mı yoksa bir şeyleri yaptığın bir şeyin yetersiz olduğunun düşünülmesi mi?
Evet, olumsuz bir şey duymam. Eee, ikisi de, eee, bazen yaptığın yani başka yaptığın şeyler, eee, bu kadar iyi yaptığın görülmezken, eee, en ufak yapmadığın bir şeyin bir anda, eee, bu kadar önemli bir şekilde ıs yani ısıtılıp konuyormuş gibi olması bazen, eee, hayal kırıklığına neden oluyor.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı.